<chuckles> ไม่ใช่ค่ะ คือที่ ที่ เอ่อ ภาคเหนือเนี่ยนะคะเขา เขาจะมีแบบที่เขาเรียกว่า น้ำอ้อยเนาะ เป็น ม น้ำอ้อยก้อนสีน้ำตาลน่ะค่ะ กับน้ำอ้อยป่น เออ จริง ๆ แบบที่เขาเอาไปใส่แบบ เอ่อ เป็นอะไรคะ เฉาก๊วยหรือว่าเต้าทึง อะไรอย่างเงี้ย เออ น้ำตาลหรือว่า ใช่ ๆ คล้าย ๆ อย่างงั้น
อืม อือฮึ อ๋อ โอเค อืม อ๋อ นึกออกแล้วค่ะ คล้าย ๆ น้ำตาลทรายแดง แต่ว่า แต่อันเนี้ยมันเป็น เอ่อ น้ำตาลที่มาจากน้ำอ้อย อา โอเคค่ะ อา ๆ
น้ำอ้อย ใช่ค่ะ เขามาเคี่ยวจนมันแบบเหนียว เอ่อ เป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะ ค่ะ อันเนี้ยก็เอามาใช้ให้มันเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมค่ะ อืม
อืม อืม โอเค นึกออกแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ อา โอเค น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วไงอีกคะ? ค่ะ
ค่ะ ส่วนของแบบ เอ่อ น้ำพริก ใช่ไหมคะ? มันต้องมีน้ำพริกด้วยนะ น้ำพริกเนี่ยเราตำเองก็ได้ หรือว่าเราจะไปซื้อที่ตลาดสดก็ได้ เดี๋ยวเนี้ยง่ายมาก คือไปบอกว่า เอ่อ พริกแกงฮังเล หรือว่าจะเป็นแกงอ่อมก็ได้ค่ะ
อือฮึ อืม เหรอคะ? อืม อืม อ๋อ ก็เอามา ก็เอามาใส่ในแกงฮังเลนี่ แล้ว แล้วพริกอะค่ะจะเป็นพริกแบบไหนคะ? แบบ แบบเป็นแบบพริกทิก น้ำพริกหนุ่ม หรือว่าพริกขี้หนู หรือว่าพริกขี้ฟ้า หรือว่าอะไรอะคะ?
อืม ซื้อน้ำพริกแกงอ่อม ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะ คือพริกแกงฮังเลเนี่ย มันจะเหมือนพริกแกงแดงของทางภาค ภาคกลางเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่า เอ่อ วัตถุดิบที่ใส่มันอาจจะต่างกันไปนิดหน่อย อะไรเงี้ยค่ะ คือมันก็ หลัก ๆ มันก็จะมีแบบพริกแห้ง พริกขี้หนู หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า มีเกลือนิดหน่อย มีกะปิเล็ก น้อย ใช่ ใช่ ประมาณนั้นค่ะ แต่จะไม่มีแบบผิวมะกรูดอะไรเหมือน เหมือนทาง ทางภาคกลางนะคะ ค่ะ ตัวเนี้ย แค่เนี้ย ตำง่าย ๆ เลยค่ะ สบาย ๆ ไม่ ไม่มีเครื่องแบบอะไรซับซ้อนมากน่ะค่ะ
อืม อือฮึ อืม อ๋อ โอเค อุ๊ย! ก็เยอะ เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย อ๋อ! มีกะปิด้วย โอเค ๆ อือฮึ อ๋อ โอเคค่ะ อืม อืม อืม แต่ว่า อาจจะว่า จะต้องหาวัตถุดิบเยอะนิดหนึ่งนะคะ อืม ค่ะ แล้วทีนี้พอน้ำพริก อือฮึ ค่ะ
ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้น